คืออยากจะขอคำแนะนำน่ะค่ะ ช่วงเนี้ยเรารู้สึกว่า เรามีความเครียดมาก ๆ เป็นความเครียดในเรื่องของแบบการเลี้ยงลูกค่ะ แล้วพอ เขาเรียกว่า มันเป็นเหมือนความเครียดที่เราเลี้ยงลูกแล้วเราแบบ เขาเรียกว่าไม่ได้ดั่งใจ เพราะว่าลูกเราค่อนข้างที่จะดื้อ แล้วพอเวลาที่เรานอนกลางคืนน่ะค่ะ เรารู้สึกว่า เรานอนไม่ค่อยหลับอะ มันเหมือนแบบเป็นตัวขักขวะ เขาเรียกว่าขัดขวางค่ะ การพักผ่อนของเรา มันเหมือนหลับ ๆ ตื่น ๆ หลับ ๆ ตื่น ๆ คอยแบบ ฟังว่าลูกจะ เอ่อ ตื่นขึ้นมาไหม? หรือบางทีอะคะ ลูกเล่น เหมือนแบบลูกเล่นอยู่อะ เข้าไปอยู่ในฝันของเรา แล้วมันทำให้เราหลับไม่สนิท ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่า ตอนเช้าเงี้ยค่ะมีความรู้สึกว่า หงุดหงิด มีความรู้สึกว่า มันส่งผลต่อการนอนของเราด้วย พอจะมีคำแนะนำดี ๆ สำหรับการพักผ่อน หรือว่าการผ่อนคลายความเครียดสำหรับการเลี้ยงดูลูกบ้างไหมคะ?
เข้าใจมาก ๆ เลยล่ะค่ะ ในสถานการณ์ที่คุณเจอนะ เพราะว่าเอาจริง ๆ แล้วคุณแม่ส่วนใหญ่ที่เลี้ยงลูกแล้วก็ห่วงลูกมาก ๆ เนี่ย ก็มักจะเจอสถานการณ์นี้แหละค่ะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ? เพราะว่าอย่างนักวิจัยเนี่ยเขาเคยเหมือนแบบว่า เอ่อ ทดสอบแล้วก็บอกมาแล้วนะคะ ทางด้านจิตวิทยาว่า คนที่มีผล หรือว่ามีอิทธิพลต่อใจคุณมากที่สุดจนถึงขั้นทำให้คุณนอนไม่หลับเนี่ย เป็นเพราะว่าคุณน่ะรักเขามาก ๆ อะคะ อันนี้ คือการที่เขาวิจัยออกมาแล้วอะนะคะ เพราะฉะนั้นน่ะค่ะ เราก็เลยอยากให้คุณเนี่ย ลองคิดนิดหนึ่งก็ได้นะคะว่าแบบ อ้อ นั่นเป็นเพราะความรักเนาะ ที่คุณมีต่อเขา ทีนี้ค่ะอยากจะลองถาม เอ่อ อยากจะขอสอบถามอะไรสักนิดอะนะคะว่า ในความกังวลที่คุณแบบเลี้ยงลูก หรือว่าอะไรก็แล้วแต่แบบนี้อะค่ะ มันจะเกิดขึ้นเฉพาะตอนก่อนที่ช่วงคุณจะนอนเหรอคะ? แล้วมันเป็นแบบเนี้ยมานานเท่าไรแล้วอะคะ?
ค่ะ อืม อ้อ อือฮึ อือ จริง เหตุการณ์เนี้ยเป็นมาตั้งแต่เรามีลูก มันเหมือนแบบเราคาดหวังว่า เราต้องเลี้ยงเขาให้ดีอะ แล้วมันคาดหวังว่า อ่า เขาเรียกว่า คาดหวังตั้งแต่ที่เขาคลอดมาอะคะ มันเหมือนแบบทุกสเต็ป ทุกพัฒนาการของเขาอะอยู่กับเรา แล้วเรารู้สึกว่า เรากดดันทุกขั้นตอนที่เลี้ยงดูเขา แล้วกลายเป็นว่า มันเป็นความเครียดสะสม กลัวว่า เราแบบจะเลี้ยงเขาไม่ดีพอค่ะ อย่างเช่น ช่วงแรก ๆ อะ ที่เราเครียดสะสม ก็คือเราไม่มีน้ำนมให้ลูก แล้วโดนคนรอบข้างตำหนิติติงว่าแบบ "ไม่พยายาม นู่นนี่นั่น" อย่างเงี้ย คือเราพยายามนะ แต่เราแบบไม่มีน้ำนมจริง ๆ แล้วก็กลายเป็นว่า มันก็ส่งผลต่อการพักผ่อนต่อการนอนของเรา ทำให้เรานอนไม่หลับ บางทีอะคะเราลุกขึ้นมาแบบ นอยอะ นั่งร้องไห้ เพราะว่า เขาเรียกว่า เพราะความคิด อ่า มันวนในหัว แล้วมันก็ตีกันน่ะ แล้วมัน ท เรารู้สึกว่า เฮ่ย มันส่งผลต่อจิตใจของเรามาก ๆ เลยนะ แล้ว ณ ปัจจุบันน่ะค่ะ เรายังรู้สึกว่า เรายังรักษาไม่หายเลย บางทีอะเรายังแบบ เขาเรียกว่าแบบ ยังลุกขึ้นมานั่งมองหน้าลูกว่าแบบ "แม่พลาดตรงไหนไหม?" บางทีเราดุด่าคนทีเนาะ เราก็ลุกมาแบบ "แม่ขอโทษสิ่งที่แบบวันเนี้ยแม่ดุด่าหนูนะ อย่างนู้นนี้นะ" มันเหมือนแบบ เราคาดหวังกับลูกเกินไปไหม? มันเลยส่งผลต่อการพักผ่อน ต่อความเครียดสะสมของเรา แล้วมันจะมีแบบ เขาเรียกว่า มีผลต่อ อ่า จิตใจของเรามากไหมคะ ถ้าแบบเกิดเหตุการณ์แบบนั้น?
อืม อืม โอเคเลยล่ะค่ะ เข้าใจแล้ว แล้วขอสอบถามอีกนิดหนึ่งอะนะคะ คุณเนี่ย เอ่อ ขอโทษนะคะ อายุของลูกคุณเนี่ยสักจะประมาณเท่าไรแล้วเหรอคะ ในปีนี้อะค่ะ?
อืม อืม ช่วงนี้ 2 ขวบค่ะ เพิ่ง 2 ขวบเลย อืม
อืม โอเค เข้าใจได้อีกนะคะ อย่างเงี้ยค่ะ ก็เท่ากับว่า คุณเนี่ยไม่ได้นอนเต็มตา หรือว่าไม่ได้ น นอนเต็มอิ่มเนี่ย มา 2 ปีแล้ว ถูกไหมล่ะคะ เพราะฉะนั้นเราว่าคุณเนี่ย ก็อาจจะขาดการพักผ่อนด้วยเนาะ แล้วก็รวมถึงแบบความเครียดที่คุณรู้สึกว่า อยากที่จะเลี้ยงเขาให้ดี แล้วอย่างเงี้ยค่ะ อยากจะสอบถามเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะ คุณเนี่ยค่ะ ถ้าให้วัดระดับความเครียดของคุณในการเรื่องเนี้ย เรื่องที่การ คุณกังวลกับการเลี้ยงลูกเนี่ยค่ะ 1 ถึง 10 เนี่ย คุณให้ สเกล มันอยู่ที่ตรงไหนเหรอคะ?
ใช่ อืม ฉันรู้สึกว่า ตัวเอง สเกล เนี่ย อยู่ที่ประมาณระดับ 7 ไม่เต็ม 10 นะคะ แต่อยู่ระ ด ระดับ 7 เพราะอย่างน้อยถ้าเต็ม 10 คือเราจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ตอนนั้นจะเป็นความเครียด แต่ความเครียดตัวเนี้ย เรารู้สึกว่า เรารู้ เรา เขาเรียก ว เรารู้ขีดจำกัด เรารู้ อ่า เรารู้ว่า ตอนเนี้ยเราเครียดจริง ๆ คือเรายังสามารถควบคุมได้ แต่เราไม่รู้วิธีว่า ตัวเองจะผ่อนคลายยังไง ก็เลยให้คะแนนตัวเองอยู่ที่ระดับ 7 อะค่ะ
อืม เนาะ อา โอเคค่ะ ในระดับ 7 นี่ ก็ถือว่ามากกว่าเกณฑ์มาครึ่งหนึ่งอะเนาะ ก็ไม่เป็นไรนะคะ ก็เอาใจช่วยค่ะ เพราะว่าอย่างน้อยอะ อย่างน้อยที่สุดเลยคุณก็ยังรู้ว่า คุณสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ อันนี้เราว่าก็ยังถือว่า เป็นสิ่งที่ดีอะนะคะ ถ้าเกิดวันหนึ่งที่คุณรู้สึกว่า เป็นระดับ 10 แล้ว ในระดับที่คุณควบคุมตัวเองไม่ได้ อย่างเงี้ยค่ะ ค ถึงคราวนั้นน่ะคุณอาจจะแย่ไปกว่านี้ก็ได้ โอเคค่ะ เราอะเข้าใจในสถานการณ์ทั้งหมดแล้ว คือตอนนี้ก็เลยอยากจะขอ ค เอ่อ ขออนุญาตอะนะคะ ให้คำแนะนำสักเล็กน้อยอะนะคะ คือเราคิดว่า การที่คุณเลี้ยงลูก ล แล้วก็เป็นกังวลกับลูก อย่างเงี้ยค่ะ มันไม่ผิดเลยค่ะ มันเป็นธรรมชาติของคุณแม่คนหนึ่งเลย ที่อยากจะให้ลูกได้ดี แล้วก็อยากจะให้ลูกเติบโตมาอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงนี้ต้องขอชื่นชมในความเป็นคุณแม่ของคุณด้วยนะคะ แล้วทีเนี้ยค่ะ เราอะเข้าใจแล้วว่า สภาวะการเครียดของคุณน่ะ มันเกิดมาจากการที่คุณไม่ได้พักผ่อนเลยอะค่ะ จากแบบ 2 ปีของความเป็นมนุษย์เนี่ย มันค่อนข้างนานนะคะ เพราะว่า เออ มนุษย์เราเนี่ย ยังไง ๆ ก็ยังต้องการการพักผ่อนที่เพียงพอในแต่ละวันเนี่ย อย่างน้อยนอนเต็มอิ่ม ไม่หละ ไม่ลุกขึ้นมากลางดึก อย่างน้อยต้องมีสัก 8 ชั่วโมง ซึ่งเราคาดเดาได้เลยอะค่ะว่า คุณตั้งแต่มีลูกมาเนี่ย น่าจะพักผ่อนไม่เพียงพอ แล้วก็พักผ่อนในแต่ละวันเนี่ย ไม่ถึง 8 ชั่วโมงแน่ ๆ เลยถูกไหมคะ?
อืม ใช่ อืม ว่า อืม อือ ค่ะ เข้าใจ ถูกต้องเลยค่ะ จริง ๆ การพักผ่อนของดิฉันนับได้เลย ไม่ถึง 5 ชั่วโมงด้วยซ้ำ คือตั้งแต่เขาเกิดมาจนถึง ณ ตอนเนี้ย ที่เขาแบบไม่ตื่นขึ้นมากินตอนดึก คือเขาจะ นอนยาวตั้งแต่ช่วง 20:00 จนถึงแบบ 8 โมงเช้าเลย เราจะสอนเขาตั้งแต่แบบตอน ขวบ 1 อย่างเงี้ยค่ะ เป็นต้นมา แต่คนเป็นแม่เนี่ยต้องลุกขึ้นมา เพื่อที่จะดูว่า ลูกหุ่มผ้าห่มไหม? ลูกแบบไปนอนตรงไหน? อยู่ตรงไหน? อะไรอย่างเงี้ย คือบางทีอะเราลุกขึ้นมานั่ง เพื่อมาจ้องมองลูก แต่เรานอนไม่หลับ หรือแม้แต่เรานอนแบบ เขาเรียกว่า นอนลงข้าง ๆ กับลูก แล้วก็มองหน้าลูก ทำยังไงตัวเองก็นอนไม่หลับ หัวเนี่ยก็จะคิดเลยว่า พรุ่งนี้จะทำอะไรให้ลูกทาน? พรุ่งเนี้ยจะพาลูกไปเล่นตรงไหน? พรุ่งเนี้ยจะเสริมพัฒนาการลูกในเรื่องอะไร? คือมันเหมือนแบบเป็นตัวที่คิดคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า มันเหมือนเราคาดหวัง คาดหวังว่า พัฒนาการของเขาอะ จะ จะสมวัย คือเรากลัวบางที ร เรากลัวเหมือนแบบเราเสพข่าวเกินไป อย่างเงี้ยค่ะ เราดูออนไลน์นู่นนี่นั่นเยอะเกินไป แล้วเราก็แบบเอามาคิดนู่นนี่นั่น เลยมันเลยทำให้แบบ เป็นผลต่อการพักผ่อน เป็นผลต่อแบบความคิด ที่แบบวกวนในเรื่องเดิม ๆ อย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม อืม อืม โอเคค่ะ ก็ไม่ผิดเลยค่ะที่คุณจะรู้สึกแบบนี้นะ เพราะว่าสมัยนี้สังคมมันเปลี่ยนไป ยุคมันเปลี่ยนไปจริง ๆ ด้วยอะค่ะ เราก็ให้กำลังใจคุณในตรงนี้นะว่า อย่าพยายามเครียด แต่ อ โอเคแหละ เวลามันทำจริงมันอาจจะทำไม่ได้ ทีนี้อยากจะแนะนำแบบเนี้ยค่ะ คุณพอจะมีญาติผู้ใหญ่ซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณเอง หรือไม่ก็คุณพ่อคุณแม่ของคุณสามีไหมล่ะคะ? คือเราอยากจะแนะนำแบบเนี้ยค่ะ เราอยากให้คุณเนี่ย ได้มีเวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่ในช่วงหนึ่ง ไม่ต้องยาวมากก็ได้ค่ะ อาจจะ 1 วัน หรือ 2 วัน อย่างเงี้ย ด้วยการที่เอานำคุณลูกน้อยของคุณเนี่ยค่ะ ที่อายุ 2 ขวบแล้วเนาะ น่าจะหย่านมแล้ว อะไรอย่างเงี้ย นำไปฝากไว้กับคุณปู่คุณตา คุณยาคุณยาย อย่างเงี้ยค่ะ เพื่อที่แบบ เออ คุณน่าจะได้มีเวลาพักผ่อน โดยที่ไร้ความกังวลเลยอะค่ะ อันนี้พอจะเป็นไปได้ไหมคะ ที่คุณจะทำแบบนั้นน่ะค่ะ?
อ อืม อืม อ อืม อืม ป ความคิดที่ดีเลยค่ะ คือจริง ๆ อะ เราก็เคยมี แพลน นะคะที่แบบวาง วางแผนกับสามีไว้เลยว่า ขอแบบเสาร์ อาทิตย์ ก็ได้อะ แค่ 1 วัน คือถ้าไม่ได้เสาร์อาทิตย์จริง ๆ คือใน 7 วันขอแค่ 1 วันได้ไหมที่ฉันแบบเป็นอิสระ แต่พอ เขาเรียกว่า อ่า แค่แบบมีการคิดกับสามีไว้เท่านั้น แต่ว่ายัง เรายังไม่ได้มีการลงมือทำ แต่ความที่คุณแนะนำมา เนี่ยเรารู้สึกว่า เอ่อ เราก็น่าจะลองนะ เพราะจริง ๆ 2 ขวบแล้ว ลูกก็แบบเขาเรียกว่า น่าจะห่างไกล เราได้แล้ว เพราะว่าอีกไม่นานก็เริ่มที่จะเข้า อ่า เนิร์สเซอรีแล้วนะ แล้วเนาะ มันก็สามารถที่จะแบบ เขาเรียกว่า ไกลจากเราแล้ว อันเนี้ยก็น่าคิดเหมือนกันนะคะ น่าจะแบบ ตัวเองอะ ตามที่คุณแนะนำ เรา อ ก็น่าจะแบบเอาไปฝากท่านไว้ อาจจะเป็นการฝากคุณแม่ของเราก็ได้ อันเนี้ยก็เป็นความคิดที่ดีเหมือนกันค่ะ อืม
ใช่ค่ะ ก็สิ่งที่คุณยังไม่ได้เริ่มต้นเนี่ย บางทีคุณอาจจะเป็นกังวลแหละเนาะว่า แบบว่าอย่างที่คุณบอกเลยว่า คุณก็อยากเห็นพัฒนาการของเขาในทุกวัน อย่างเงี้ยค่ะ อันนี้อาจจะยังเป็นสิ่งที่คุณกังวลในตอนแรก ที่เขายังไม่ได้เติบโตมาขนาดนี้อะนะคะ แต่เราอยากให้คิดแบบนี้ค่ะว่า คุณแม่ที่เลี้ยงคุณมาเนี่ย แน่นอนค่ะเขาปรารถนาดี และรักคุณมากเท่าไรอะ กับหลานของเขาอะคะ เขาต้องไม่แพ้กัน และเผลอ ๆ จะมากกว่าด้วยอะนะคะ เพราะฉะนั้นน่ะค่ะ ในการที่คุณนำลูกของคุณเนี่ยไปฝากไว้กับคุณแม่ของคุณน่ะ เราอยากให้คุณวางใจ แล้วก็หายกังวลได้เลยล่ะค่ะว่า ทุกอย่างมันจะเป็นไปได้ด้วยดี คุณสามารถนอนพักผ่อน หรือว่าใช้เวลาว่างใน 1 วันตรงนั้น ระหว่างที่คุณเอาลูกเนี่ยไปฝากไว้กับคุณแม่ได้อย่างสบายใจเลย แล้วเราอยากให้คุณน่ะค่ะ เปรียบเทียบอารมณ์ดูอะนะคะว่า หลังจากที่คุณทำแบบนั้นแล้วกับช่วงระยะเวลาที่คุณเลี้ยงดูเขา 24 ชั่วโมงอะคะ มันมีความแตกต่างทางด้านอารมณ์บ้างไหม แล้วอย่างเงี้ย คุณได้นอนหลับพักผ่อนเพียงพอในวันนั้นหรือเปล่าอะค่ะ เราอยากให้คุณทำเป็นเหมือน แบบ อืม ความรู้สึกเปรียบเทียบกัน ถ้าคิดไม่ออกอาจจะเขียนลงมาเลยก็ได้ค่ะว่า วันนี้เอาลูกไปฝากคุณแม่ฉันรู้สึกแบบนี้แบบนั้น แล้ววันที่เอาลูกกลับมาเนี่ยค่ะ คุณก็อาจจะเขียนบันทึกอีกก็ได้ว่า วันนี้ไปรับลูกกลับมาแล้ว อาจจะ อุ๊ย รู้สึกนอนน้อย หรืออะไรแบบเนี่ย เพื่อได้เห็นความแตกต่างอะนะคะ แต่เราก็รู้สึกว่า มันน่าจะได้ผลน่ะค่ะ คุณลองทำแบบนี้ดูสักครั้งไหมคะ?
อื้อฮือ เออ อืม อืม อืม อืม อืม โอ๊ย ดีเลยค่ะ คือเราได้ฟังคำแนะนำของคุณ เรารู้สึกว่า เออ มันน่าลองนะ เราน่าจะลองเช็ก เขาเรียกว่า เช็กจิตใจ สภาพจิตใจของตัวเองด้วยว่า หลังจากที่ เอ่อ เอาลูกเนี่ยไปไว้กับคุณแม่ ร่างกายของเราจะเป็นยังไง เรารู้สึกว่า คำแนะนำแบบนี้มันยอดมากเลยนะคะ เรา จริง ๆ เรา เราก็คือเหมือนเราแค่คิด แต่ว่ามันเป็นการคิดเผิน ๆ แต่ไม่มีแบบ ไม่มีแรงสนับสนุน พอได้ฟังคำแนะนำของคุณ เออ เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะ คืออย่างน้อย ๆ แหละ เราก็ได้ดูแลตัวเองด้วย แล้วคนรอบข้างก็น่าจะสุขภาพจิตดีด้วย อืม เดี๋ยวยังไงแล้วเราจะลองนำไปปฏิบัติดูนะคะว่า มันจะดูแล เขาเรียกว่า ดูแลสภาพจิตใจของตัวเองได้ดีในระดับไหน แล้วตัวเองเนี่ย จะได้รับการผ่อนคลายที่แบบ เขาเรียกว่า ที่สมบูรณ์ทั้งในร่างกาย แล้วก็สุขภาพจิตขนาดไหน ยังไงต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ สำหรับคำแนะนำวันนี้ เรารู้สึกว่าได้คำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลย
อืม เป็นกำลังใจให้นะคะ อยากให้คุณ ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่จริง ๆ สักครั้งอะค่ะ ยังไงก็ วันนี้สวัสดีค่ะ